Potrebbe anche essere un modo per riuscire a conciliare un pochino, magari, ehm, quel tempo libero che magari ti riservi il sabato e la domenica, o anche solo uno dei 2 giorni, per essere più presenti in famiglia in modo da, diciamo, calmare un pochino quello che è il senso di colpa che mi citavi all'inizio, ma anche per recuperare del tempo per te stessa, per fare attività fisica, per riprendere qualche passione, per sicuramente, uhm, coltivare, diciamo, la tua persona, ti aiuta poi anche a essere più produttiva, quindi credo che comunque anche, proprio a scopo del tuo lavoro, possa essere utile concederti del tempo.
Sì, sì infatti. No, ma infatti poi l'altro lavoro, diciamo quello online, è nato, diciamo per un'esigenza neanche mia. Uhm, mhmm, problema familiare, mhmm, 10.000 chilometri da qui, cioè dove sono nata, della mia famiglia e quindi per contribuire, ehm, allora ho pensato di di fare lavoro online, che all'inizio era anche un divertimento. Adesso è diventato un po' più fisso, quindi sai
Okay. Mh-mh. Capisco.
alla fine 2 lavori fissi son pesi, <chuckles> devo dire, cioè faccio proprio fatica a stargli dietro.
quando No, assolutamente. Ma, uhm, tu, uhm, comunque nella tua routine giornaliera, delle giornate di lavoro, appunto, mi dicevi che la mattina ti dedichi al lavoro online, il pomeriggio sera al lavoro fisso. Uhm, hai del tempo all'interno della giornata comunque per staccare oppure è proprio una routine di lavoro continuato?
Mh-mh. Ehm, sa ho mezz'ora per mangiare a pranzo.
Okay, beh sembra piuttosto pesante comunque, anche perché riesci a dormire, a riposare bene in in questa circo eh, anche questa è una cosa molto importante da coltivare.
Mh-mh. No. <chuckles> No, sembra quasi che tu lo sappia, no, ovviamente, uhm, sai, avrai sonno nel pomeriggio. Cioè io al pomeriggio proprio ho una sonno bestiale, ma devo fare altro.
Okay.
Quindi succede che non dormo, poi alla sera quando magari ci vediamo un film, ci mettiamo sul divano, m'addormento.